Já era sua marca registrada.
Já era minha marca registrada. Aí a minha mãe começou a usar, e eu fiquei indignada, falei minha mãe não, tipo. <laughs>
Tá. <giggles> É o meu cheiro, não é o seu. <laughs>
É o meu cheiro, é. E ela nem se importou ali com comigo e continuou usando. E aí eu parei de usar.
Ah, mas foi por casa dela? Não? Ou você enjoou?
E eu acho que foi um mistura assim porque chegou num ponto que eu achava ele muito doce.
Ah entendi, seu seu gosto mudou.
Aí eu já não gostava mais muito, e ela continuou usando, e ela usa ele até hoje, então assim quando eu sinto o cheiro do Flower, eu sei que também minha mãe está por perto. <laughs>
Tá. Entendi. Ah, legal isso, porque daí fica, assim, uma marca registrada, cheirinho de mãe né?
Sim, é, é um cheirinho de mãe.
Ai que legal.
E a minha mãe ela é muito engraçada, ela é muito sortuda nessa vida porque ela não tem, eh, ela não sua, ela não tem, um cheiro ruim ali, assim, não é que todo mundo tem, né, e tal, mas não, ela não tem, ela, não sei o que que acontece assim o organismo dela é uma lady.
Uau, que sortuda. <giggles> Sim, legal. É uma lady, tá assim, é né, eu, assim a gente às vezes vai e faz uma ginástica tal, gente não sai muito cheiroso, né, ela não tem esse problema. E ainda cheira a Flowers do Kenzo. <laughs>
Aham. Não, nunca teve, é surreal. É, ainda cheira a Flower do Kenzo, e ela aqui em casa a gente trabalhando assim, fazen tentando arrumar o apartamento com algumas coisas meio que de obra assim, e ela super na função, mas nunca fica com cheiro ruim, assim sabe. Eu falo: "Não é possível, o que que acontece com teu organismo e eu não puxei viu". <laughs>
Ah. Puxou. <laughs> Você já foi mais para o lado do seu pai assim tipo, e o o lado de todos nós, né, que a gente, né. <laughs> E e fora esse cheiro assim da fazenda, da do do capim limão com eucalipto, tem alguma coisa que te lembra a sua casa? Ou ou é esse cheiro da da manteiga fritando? Ou tem alguma outra coisa assim, que você sente, pr pr aí na França você sente cheirinho, você fala: "Hum, me me transportou pra minha casa".
Já. Aham. <laughs> Olha eu acho que talvez, eh, às vezes assim, mas aí é curioso, porque é um cheiro que não era frequente o tempo todo, mas às vezes tinha lá em casa, porque lá em casa a gente tinha árvore de acerola, e um limoeiro.
Ah, legal. Tá.
Então assim eu cresci com essas 2, e a hoje até hoje assim esses 2 cheiros cítricos também me levam muito de volta lá pra casa só que é mais difícil não é ainda mais acerola a gente nun nunca mais sente o cheiro. <laughs>
Ah. Sim. Uhum. Sim, eh, eu hã a não sei, alguma coisa que tem no Brasil eu não sei se tem outros países, acerola tem? É.
Eu acho que não, eles nem sabem que existe.

Nossa, mas é oh, uma excelente ideia, porque eu, sim, eu guardo no armário, você sente o cheiro, mas a roupa não fica cheirosa, pode aproveitar, né, e e te tem algum um cheiro que te faz ter uma lembrança ruim? Uma coisa, assim, tipo, um momento, sei lá, que você se machucou, ou você não tem isso?
Aham. Olha, é. Hum. Olha, assim, eu confesso que de lembrança ruim eu não consigo pensar, mas tem um cheiro, que não é exatamente bom, mas eu confesso que ele também, me leva muito para casa, e é um cheiro curioso, é o cheiro de de curral. <laughs>
Hã. Tá, dã Aham. Diferente. Curral, boa.
É, é um cheiro de vaca, assim, misturado, ali, com com xixi, né, com algumas outros excrementos da vaca. <laughs>
Sim. Sim. Sim, <laughs> é, porque vaca é bicho, às vezes, vai ter cheiro de bicho, né.
É. É, esse cheiro não é exatamente delicioso, mas eu eu si me leva muito para casa, também, porque eu vivi muito em em fazenda, em sítio, assim, sabe, eh, minha vida foi muito vai para o curral e tal, e vai mexendo no na vaquinha e tira leite, e o cavalo, enfim, então, assim, eu cresci nesse ambiente e até hoje quando eu vou para algum lugar, que eu sinto esse cheirinho de curral, de bicho, de bicho grande, sabe, não é de cachorro, é de vaca mesmo. <laughs>
Sim. Que legal. De bicho, aham, hã de vaca mesmo, de cavalo, de bicho grande, mesmo.
É, é, eu volto para casa.
Ah e aí na França, você acha, assim, lugares ou você mora em uma região que tem, assim, alguma parte rural que você consiga sentir esse cheiro ou você mora num urbano assim e nun nunca mais sentiu?
Ai, é muito difícil sentir, eu acho que é mais quando viaja, mesmo, né, quando eu vou para algum lugar específico, assim, outro dia eu fui para o mais para uma roça, mesmo, aí eu senti esse cheirinho, mas é no dia a dia é dificílima, não não sente mais.
Tá. Não não tem nenhum lugar próximo que você possa lá só dar uma cheiradinha, assim, e falar: "Nossa, só pra eu ter uma lembrança aqui". <laughs> Não é? Ah, que legal, adorei ouvir suas histórias sobre cheiro, de verdade, eu me diverti aqui. <chuckles>
Não. Não. <laughs> É. <chuckles> Ai que bom, é sempre divertido mesmo lembrar, né, é bem nostálgico o cheirinho, os odores.
Hum, hã. Sim, si